जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी एक दोस्त थी। तो वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी तो कभी-कभार मेरा उसके घर आना जाना होता रहता था। तो अ, हुआ क्या कि उसके बाद जो उसकी बहन थी उसका और अ, मेरा थोड़ा-सा मैं कहूँ नज़दीकियाँ बढ़ गई थीं और हम लोग काफ़ी इस चीज़ से अ, ख़ुश भी थे कि हम दोनों को वो मिल गया जो हम चाहते थे और काफ़ी समझ अच्छी थी हम दोनों में। मैं कहूँ तो पढ़ने में मैं भी थोड़ा ठीक था और वो भी थोड़ी ठीक थी। लेकिन धीरे-धीरे जो चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लग गईं। मैं कॉलेज जाने लगा और वो यहाँ पर जिस शहर में मैं था उसी में रहने लग गई। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि दूरियाँ बढ़ गईं और जो हमारा रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। और इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि अ, दिन-रात मैं सिर्फ़ उसी के बारे में सोचते रहता था। हमेशा ये सोचता था कि क्या मुझसे गलतियाँ हो गईं? क्या मैंने गलती कर दी या उसकी गलती थी? और जैसा कि आप जानते हैं प्यार अँधा होता है। तो अ, बड़ा मुश्किल था उस चीज़ से उभर पाना। ना किसी से बात करने का मन करता था। अगर मैं कहूँ तो मैं सामने किसी के भी हूँ तो एक तरीके से मैं उसके सामने नहीं होता था। क्योंकि मन मेरा कहीं और था मन यही सोचता था कि, क्या कितना बढ़िया था वो समय जब हम लोग साथ में थे और अब ऐसा हो गया है कि ये बात बातचीत भी नहीं होती है। कहीं न कहीं एक-दूसरे के लिए थोड़ा मन में नफ़रत तो था। लेकिन कहीं न कहीं वो चाह भी थी कि क्या वो दिन वापस आएगा कि हम फिर साथ में होंगे, साथ में घूमेंगे-फिरेंगे या जो हमने अपने भविष्य की योजनाएँ बनाईं थी उसको पूरा कर पाएँगे? तो ऐसा तो नहीं हो पाया। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे अपने जीवन में नया उद्देश्य खोजूँ? क्योंकि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, हमेशा यही लगता है कि वो साथ में होता जो इंसान मेरे साथ में था तो कितना अच्छा होता, ज़िंदगी कितनी रंगीन थी उस समय और अब ऐसा लगता है कि बस अकेले बैठा रहूँ कुछ भी करने की अ, आवश्यकता महसूस नहीं होती है। क्या ही है जीवन? क्या ही है? कुछ नहीं बचा है जीवन। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा-सा सलाह दीजिए इस बात पे मैं कैसे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ूँ या उद्देश्य को खोजूँ मैं? क्योंकि अब उसके पास सब कुछ खाली-खाली सा लगता है। जी।
जी, जी। मैं समझ पा रहा हूँ और मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। कई बार जिससे हम इतना लगाव रखते हैं, अगर उसके साथ, उस संबंध में कुछ ऐसा हो जाए, तो बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है इस तरह महसूस करना। आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए। हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसा आपने बताया कि एक समय आप बहुत करीब थे और बाद में ऐसी स्थितियाँ बनीं कि आपके बीच बातचीत भी नहीं हो रही है। तो क्या आपने इस बारे में उनसे बात की या आप जानने एक आपने एक जानने का प्रयास किया कि ऐसे क्या कारण थे कि आपका ब्रेकअप हो गया या इस तरह की दूरियाँ आ गईं आपके बीच? जी।
जी। जैसा कि मैंने बताया कि वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त की बहन थी, तो मुझे थोड़ा ख़राब भी लगता था बताने में कि अ, तुम्हारी बहन के साथ ही मेरा रिश्ता है। या तो अब मैं बहुत इसमें ना असमंजस में रहता था, जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था, तो मुझे लगता था कि, "मैं क्या करूँ? कहीं मेरी दोस्ती ना ख़त्म हो जाए।" क्योंकि वो मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता था, अगर मैं बताऊँगा, तो वो नाराज़ ना हो जाए और ख़ासकर जो जिससे मेरी नज़दीकियाँ थीं, वो उसकी बहन थी। उसने भी मना कर रखा था कि, "बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आगे चल के ये चीज़ें और लंबे समय तक चलती हैं, तो हम बताएँगे।" लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं, बहुत जल्द ही अ, ब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मैंने कोशिश की, उसे किसी न किसी तरीके से ये बात बता दूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा था कि चोरी जैसा महसूस हो रहा था कि मैं पीठ पीछे कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, उसके। तो मैंने क्या किया कि मैं उससे मिला और मैंने उसे ये बातें बता दी, लेकिन ये बातें मैंने उससे नहीं बताई थी, जिसे मैं प्रेम करता था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी दोस्त थी, वो थोड़ी नटखट है। मैं कहूँ, बहुत ही अ, अम, सीरियस नहीं है अपने जीवन में। उसने ये बात घर पर उठा दी क्योंकि उसकी और उसकी बहन की नहीं बनती थी और वो बात जब उसने घर में बता दी, तो समझिए, तहलका मच गया और फिर उसके बाद हमारी थोड़ी, मैं कहूँगा, मनमुटाव हो गया और फिर बात बीच में ठीक भी हुई, लेकिन अ, बात नहीं बन पाई और फिर वो अपने जीवन में आगे निकल गई और मैं कहूँ, तो मैं वहीं रह गया।
जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति को, और मैं ये इस बात की वाक़ई मैं सराहना करता हूँ कि आप अप अपने जीवन में आप नए द उद्देश्य खोजना चाह रहे हैं। अ, इस संदर्भ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान के समय में, आपको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं? क्या पुराने वक़्त की स्मृतियाँ या फिर अ, ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि आज कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन आया है, जिसको लेकर आप बहुत चिंतित रहते हैं? तो ऐसा क्या है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जी।
जी, मैं कहूँ तो क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ कुछ सरकारी नौकरी की, तो मेरे पास काफ़ी समय है सोचने के लिए। और दिन-भर पढ़ाई तो आप समझ सकते हैं कि, दिन-भर पढ़ाई नहीं की जा सकती काफ़ी समय खाली रहता है। तो अब क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, तो अब थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वो फ़ोटो देखता हूँ, जब उन दोनों को साथ में देखता हूँ, तो मैं कहीं न कहीं थोड़ा-मोड़ा जलन महसूस करता हूँ। और मैं बार-बार ये चीज़ के लिए सोचता रहता हूँ कि अ, कैसा होता जीवन अगर हम लोग साथ में होते या हमारी शादी हुई होती? तो क्या मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता, क्या मैं दिन-भर अकेले बैठा रहता या मेरे पास लोग नहीं है बात करने के लिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि, जब कोई तैयारी करता है इन सरकारी परीक्षाओं की तो समाज से बहुत कट जाता है, मेरे दोस्त भी बहुत कम हैं और परिवार वालों से कितना ही बात साझा की जाए, इस तरह की बात मैं नहीं पसंद करता साझा करना अपने परिवार वालों से। तो दिन भर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा, मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ, पढ़ता हूँ तो भी बस वही ख़्याल आने लगते हैं, फ़ोन में इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, फ़ेसबुक खोल लेता हूँ और उन फ़ोटो को देख कर बस याद करता रहता हूँ, कि कितने अच्छे वो पल थे, और आज वो मेरे साथ नहीं किसी और के साथ है। जी।
जी। जी। बिल्कुल। जी, जी। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति को अ, ख़ासकर जब आपने कहा कि आपके पास व्यस्तताएँ कम हैं। और कहीं न कहीं ऐसी परीक्षाओं की तैयारियों में कई बार जवाबदेही तय कर पाना वाक़ई बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपकी सहायता कर सकूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपके पास बहुत-सा खाली वक़्त भी कई बार रह जाता है क्योंकि कई बार आप आपका पढ़ने का दिल नहीं करता और ऐसे ख़्याल आपके मन में आते हैं। तो क्या इस स्थिति में आपकी कोई रुचियाँ हैं या कोई शौक हैं, जो आप चाहेंगे कि आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें या अगर आप कुछ ऐसा करते भी हो तो उस बारे में भी थोड़ा बताएँ?
जी। जी, अगर मैं बात करूँ मोटी-मोटी मेरी दिनचर्या की या मेरे जो शौक की मैं बताना चाहूँगा कि मेरा सुबह का जो उठने का समय है वो 7-8 बजे के आस-पास होता है। और क्योंकि सुबह कुछ करना नहीं होता है तो उठने में कभी-कभार देरी भी हो जाती है। और उसके बाद उठना है, थोड़ी-मोड़ी पढ़ाई अगर हो पाई तो हो पाई, वरना थोड़ा-मोड़ा अगर मैं खाली रहूँ तो इन चीज़ों के बारे में सोचते रहता हूँ। घर में बच्चे हैं उन्हें थोड़ा-मोड़ा खिलाना पड़ता है और मुख्यतः यही चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है। रात में थोड़ा मनोरंजन के लिए थोड़ा फ़िल्म देख लिया या कुछ रील्स देख लिए तो और सोने में थोड़ी देरी हो गई तो उठने में देरी हो जाती है और क्योंकि बहुत उबाऊ-सा मैं कहूँ मेरा दिनचर्या है कुछ करने के लिए है नहीं ख़ास पढ़ाई के अलावा। तो यही चक्र चलता रहता है और सोने में देरी होती है, फ़िर उठने में देरी हो तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। बहुत चीज़ कोशिश तो मैं करता हूँ कि सुबह उठूँ, व्यायाम करूँ या कुछ नया कोशिश करूँ लेकिन वो हो नहीं पाता है बार-बार चीज़ और जो मेरा मन है वो उन्हीं चीज़ों की तरफ वापस चला जाता है। और मैं काफ़ी मैं कहूँ तो बहुत तनाव में रहने लगा हूँ, बहुत नकारात्मकता मेरे अंदर बढ़ गई है। कुछ अच्छा करने का मन ही नहीं करता है।
जी, जी। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति को। आप बिल्कुल तनाव ना लें। ऐसा होता है, जब ऐसी स्थितियाँ हो, तो नकारात्मक ख़्याल आना बहुत स्वाभाविक है। हम ज़रूर सुझावों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक अंतिम प्रश्न है। क्या आपने जैसा आपने कहा भी कि आपने कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया, तो आपने क्या प्रयास किए हैं अपनी स्थिति में सुधार के? और उसके क्या परिणाम हुए? अगर आपने किसी की मदद ली हो, तो इस बारे में भी थोड़ा बताएँ?
जी, जैसा कि मैं भी समझता हूँ कि ये सब चीज़ें तभी होती है, जब इंसान व्यस्त ना हो और बहुत अकेला रहे, तो मैं रहता तो परिवार के साथ हूँ, लेकिन 1 रूम में बंद होकर रहता हूँ, क्योंकि मैं कहता तो हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उतनी पढ़ाई हो नहीं पाती है। मैंने कोशिश कि थी। मैंने जिम जॉइन किया था। मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर रहा जाए। मैं टहलने जाया करता था कि मैं अपने आप को किसी तरीके से व्यस्त रख सकूँ। मैंने यूट्यूब वीडियोज़ पे काम करना शुरू किया। हाल ही में मैंने फ्रीलांसिंग भी शुरू की। तो कुछ-कुछ चीज़ें मैं करने की कोशिश तो करते रहता हूँ, लेकिन क्योंकि म बहुत ज़्यादा समय अकेला ही रहना होता है, 1 रूम में बंद रहना होता है, तो इस तरह के जो ख़्याल हैं, उनसे बचना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए।
जी। जी, जी। वाक़ई, वाक़ई ऐसे ख़यालों से बचना बहुत मुश्किल हो ही जाता है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस संदर्भ में आप कुछ अच्छी सलाहों के माध्यम से आपकी सहायता कर सकूँ। जैसा जितनी जितना मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी कुंठाएँ हैं जो आपके मन में अभी भी बाक़ी रह गई हैं, आपके उस पुराने संबंध से संबंधित। इस स्थिति में ज़रूरी है कि आपके मन में जो भावनाएँ हैं उनका विरेचन आप जितनी जल्दी हो सके वो कर सकें। जैसा अंग्रेज़ी में कहते भी हैं कि एक रिश्ते का अगर क्लोज़र ना हो तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके मन में बैठी रह जाती हैं और कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है। चूँकि आपको सीधे तौर पर उनसे बात करने का मौक़ा नहीं मिला और आपने बहुत सी कल्पनाएँ अपने मन में कर लीं कि ऐसे सम ऐसे संभावित कारण हो सकते हैं, आपके संबंध-विच्छेद के पीछे। तो मैं आपको इस बारे में सलाह दूँगा कि आप अगर उनसे संभव है तो आप अपने मन की जो बात है आप उनको किसी तरह चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो या व्यक्तिगत मिलकर अगर आप उन तक अपने मन की बात या अगर अप आपके मन में कोई ग्लानि है तो आप उसे स्पष्ट शब्दों में लिख सकें तो लिख दीजिए। कहीं न कहीं इससे आपको उस स्थिति में से बाहर निकलने में आपको सहायता ज़रूर होगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आप महसूस करते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है चूँकि उनकी शादी भी हो चुकी है तो इस स्थिति में मैं आपको कहूँगा आपको थोड़ा-सा समय अपने साथ और गुज़ारने की ज़रूरत है। जैसा हम कहते हैं जर्नलिंग आप जर्नलिंग का अभ्यास कर सकते हैं। आप डायरी के माध्यम से डायरी-लेखन के माध्यम से अपने उन भावनाओं को जो कहीं न कहीं आपके अचेतन या अवचेतन मन में बसी हुई हैं, आप उन्हें अ, विरुचित करने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे लगता है जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसी बहुत सी कुंठाएँ या बहुत सी ग्रंथियाँ जो होंगी, जिसके बारे में आपको ख़ुद भी पता नहीं होगा, वो अपने आप खुलेंगी और आपकी स्थिति में बहुत सुधार होगा। बाक़ी वाक़ई आपकी क़ाबिल-ए-तारीफ़ है कि आपने फ्रीलांस और बाक़ी ऐसे व्यस्तताओं के माध्यम ढूँढे हैं, जो कि बिल्कुल मुझे लगता है आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपको ज़रूरत है कि इन्हीं चीज़ों में ख़ुद को उलझाए रखने की दरअसल ये उलझन नहीं है बल्कि एक सकारात्मक व्यस्तता है। जो आप कहीं न कहीं आपको आगे और भी आपको इसके फ़ायदे देंगी। मेरी एक सलाह आपको और रहेगी कि कोशिश करें जैसे आपकी दिनचर्या में आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जो वाक़ई बहुत अपने आप में थोड़ी उबाऊ तो ज़रूर होती है। उसके साथ आपने फ्रीलांस के कुछ काम लिए हैं अगर मुमकिन हो तो अपने उस दिनचर्या में अपनी रुचि भी जोड़ें। वो कुछ भी हो सकता है, बच्चों के साथ खेलना हो सकता है, अच्छे उपन्यास पढ़ना हो सकता है, संगीत सुनना हो सकता है या फिर कई बार अगर आपको चित्रकारी में दिलचस्पी है या ओटीटी सीरीज़ पर कुछ देखना पसंद है या दोस्तों के साथ बातें करना या घूमना-फिरना पसंद है। आप कोशिश करें कि आप उन्हें भी ज़रूर करें और थोड़ा ख़ुद के साथ आप थोड़ा नरमी ज़रूर रखें इन चीज़ों में वक़्त लगता है। तो आप ख़ुद के साथ अपने आत्म-देखभाल पर जैसा आपने कहा आप जिम-वगैरह भी जा रहे हैं। आप उस चीज़ को बिल्कुल बरकरार रखें और नियमित तौर पर व्यायाम और ध्यान जैसे सकारात्मक चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप ऐसे अच्छे लोगों को सुनना जो आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है वो भी आपकी बड़ी सहायता करेगा तो मेरी तो यही सलाह है आपको। जी।
जी। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सलाह के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद।
मैं आपके लिए हमेशा यही उपलब्ध हूँ। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं आपका भी बहुत धन्यवाद।